Sim, sim, eu costumo seguir uma uma dieta até por, obviamente por questões de saúde, mas por uma questão de organização também, sa mente vive num rotina bem corrida, eu acho que, você ficar planejando todos os dias o que você vai jantar e ficar tentando escolher, é algo que cansa um pouco.
Uhum. Aham. Ah, sim. Então você faz assim, uma comida pra semana digamos, você já planeja a sua alimentação da semana.
Sim, eu já deixo tudo separado já no os recipientes pra eu só ter o trabalho de esquentar no microondas e tá tudo certo, porque
Olha, legal.
de, obviamente assim nos finais de semana eu me junto com a minha mulher e a gente cozinha junto, a gente vê alguma receitinha aqui ou ali e aí tá tudo certo também você fugir de vez em quando exatamente, não tem nenhum problema em você comer, entre aspas, sujo, digamos assim, né. O problema é você manter disso uma rotina quando: "Ah não tem nada pra comer, vamos comer fast food! Não tem nada pra comer, vamos comer pizza!", porque é mais prático, é mais rápido. Convenhamos, é muito melhor que muitas comidas, né? <chuckles>
Sim. <laughs> Equilíbrio é tudo, né? Sim. É verdade. Sim, nossa, uma pizza. Excelente. <laughs> Mas, você comentou então que seus pais quando você era pequeno, eh, sempre ali introduziram, né, o máximo de alimentos possíveis, alimentos saudáveis, né, ter uma boa alimentação. E quando você pensa nessa época, que ri tipo de refeição assim vem na sua cabeça? Algum prato específico?
Olha, eu acho que pra todos os brasileiros é quase que unânime o bom e velho arroz e feijão, acompanhado de de um bife. Inclusive muitas saudades desse prato assim, eh, hum, é nostálgico <clicks tongue> pra pra quem mora na Europa, e é imigrante, sente muita saudade de um de um bom e velho arroz, feijão, acho que é o que eu mais me lembro assim, eh, é o simples, é o básico, arroz, feijão e um bife, <clicks tongue> bem feito, comeria todos os dia
Ah, sim. Uhum. Nossa, verdade. Uhum. Uhum. Aquele bifezinho acebolado?
Poxa. Eh, saudade assim. <laughs>
Nossa, faz falta mesmo, concordo. <laughs>
Muita falta. O mais simples o possível mas é o que eu mais gostaria de comer agora. <laughs>
Nossa, agora até eu fiquei com vontade. <laughs>
<laughs> É algo tão simples, né? Algo tão, nada re refinado assim que um grande restaurante prepara mas, é uma combinação muito boa e extremamente nutritiva também, né, depen obviamente dependendo de como que é feito o bife, vamos combinar de que quanto mais gordura ele tem mais gostoso ele fica mas
É verdade. Uhum. É verdade. Sim, aquela gordurinha do lado do bife, hum. <laughs>
Poxa. Maravilha. Maravilha dá até água na boca falar disso, acebolado então.
Nossa, sim.
Maravilha. <laughs>
Meu Deus.